Enggak. <giggles> Diobatin sendiri aja, di disabunin banyak-banyak, diituin, direndam pake Detol, <chuckles> gitu. Biar bakterinya hilang, betul.
Enggak diurutin sendiri aja? Untung aja nggak papa ya? Mmm, dicuci aja gitu ya? Oh, <chuckles> biar bakterinya hilang, mati gitu ya. <chuckles> Tapi kamu ada gak sih kayak, checklist gitu, kesiapsiagaan gitu? Tadi kan heeh, ketika banjir lagi kamu ngapain lagi gitu kan atau barang-barangnya diselamatkan.
Kesiapsiagaan? Tabeh <chuckles> Kalau mungkin karena aku udah di lantai 3 dan aku yakin kalau misalnya banjir sampai lantai 3 dunia ini pasti udah tenggelam ya, Kak. Jadi, aku jadi aku gak bikin checklist sih, tapi waktu waktu di lantai 1 itu, aku juga salahnya sih ngebikin checklist ya, makanya aku sampe sampe gagap, sampe nangis, karena emang aku gak tahu apa-apa waktu itu, gitu sih.
<laughs> Mmm. Mhm. Tapi orang tua panik gak sih pas dis pas video call sama kamu pengen ngebantu iya kan?
Wah, panik, mereka juga yang mereka juga yang kayak, "Ya udah ya udah, kamu pulang aja, kamu pulang." <giggles> Iya, kasihan ngeliat akunya juga kan, iya. "Anak aku sendirian." <chuckles> Iya, mana waktu itu masih kecil juga kan, masih umur berapa sih, menghadapi hal seperti itu sendirian terus gitu. Iya, masih kuliah, yah gitu deh kalo masalah banjir tuh. <chuckles> Mhm, mmm.
Iya, jadi kayak khawatir gitu kan. "Anak aku sendirian," iya, <laughs> aku aja yang denger ceritanya kayak <chuckles> aku aja dengar ceritanya kayak sedih sih. Mhm. Iya lah. Masih kuliah, gitu kan. Iya, serem juga ya, memang kita harus lebih iya, apa namanya, lebih nge lingkungan kali ya, lingkungannya harus lebih aware. Mhm.
Iya, sebenernya emang lingkungan sih, bener. Oh, iya, kok ngomong-ngomong aku harus pergi dulu nih, aku harus pergi, ada urusan. Iya. Iya, makasih banyak ya, Kak.
Oke, makasih banget ya udah mau cerita-cerita nih.